Tabii ki, tabii ki. Yani
Onun. Şimdi bu çocuklar tabii onun kıymetini bilebilecek kadar yokluk çekmiyorlar. Emm, peki, şimdi hani, bir yandan da dediğin gibi bilgiye anında ulaşılabiliyor ama, eee, diğer yandan da dikkat bölünüyor sürekli. Eee, sence üretkenliği, eee, arttırdı mı? Iıı, telefonlar yoksa, eee, odaklanmamızı zorlaştırdı mı? Ne düşünürsün?
Hı hı. Hı. Bence ikisi de var. Eee, hangi şekilde kullandığına göre değişir. Ben olumsuz yanlarını da çok aldım, yalan yok. Ama, eee, ben çok verimli kullanmaya çalışıyorum ki ben daha, eee, ayıptır söylemesi geçen hafta 1 yeni telefon aldım. Öncesinde mesela Ve eski bi Teşekkür ederim, eski bir telefon kullanıyordum. O bile işimi görüyordu. Ama şimdi yeni telefon alınca mesela her işimi oradan hallediyorum. Hatta ya, mesela, eee, gezerken ben gezmeyi de çok severim. Önceden internet sitelerine girerdim, bilgisayardan gezginlerin böyle, eee, neler yazdıklarını, tavsiyelerini falan okurdum. Şimdi, yapay zekâya, telefonumu çıkarıyorum, soruyorum, diyorum ki işte, "Şurada ne yapılır?" Bana bi bildiğin rota çıkarıyor. "Şuraya git, bunu yap." Ya bu telefon, akıllı telefon olmasa, eee, böyle kısa vadede Evet, anlık çözümler üretebiliyor bana ve bundan dolayı
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hayırlı olsun. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet, çok etkileyici. Ne kadar kolaylaştırdı değil mi hayatı, bu anlamda?
E, tabii ki. Evet, uğraştırmıyor. Zaman tasarrufu çok sağlıyor, kesinlikle. Ya, 1 numaralı özelliği bu.
Evet. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Eee, bir de bence çok güzel fotoğraf çekmesi de harika bir şey değil mi? Her anı, eee, fo fotoğraflayabilmek, onu hafızaya atması, senin onu dönüp sonra bakman, eee, yani bence gerçekten çok etkileyici. Eee, s son olarak bir şey daha soracağım. Böyle dijital detoks, eee, kampları falan oluyor. Eee, sence bu gerçekten ihtiyaç mı yoksa abartıyorlar mı, yani biraz da?
Evet. Tabii ki. Hı. Hı hı.

E, kesinlikle öyle. Ya, ben tabii ki, ya, banka uygulamasını herkes kullanmayabilir. Mesela babam hayatta beceremez. Oturayım 5 gün anlatayım, beceremez ama ya, sadece bu değil. Mesela, eee, bir şekilde, eee, randevu almak istiyorsun bir yerden. Telefondan yapıyorsun veya Türkiye'de işte, eee, uygulamalar var. Eee, hastanelerden randevu alabiliyorsun. Yine, telefondan yapıyor bizimkiler. Ya, bir şekilde Harita mesela. Harita dünyanın ya, ben zaten onu da anlamıyorum, o da şeytan icadı. Çünkü internetsiz bile kullanılabiliyor ya, e, benim aklım
Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Hımm. A, tabii Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet, çevrimiçi değil mi? Eee, ne kadar ilginç. Emm, bir de en en olmayacak yolu bile biliyor. <chuckles>
Tabii, tabii. Bi Evet. E, tabii. Şunu, bu çok güzel söyledin. Şunu hiç unutmuyorum. Eee, bir gün Belarus'taydım. Bana harita bir yol gösterdi. Ha, bak, bir de internetsiz harita. Bana, eee, bir tane yol gösterdi. Dedim ki imkânsız. Buradan yol olamaz. Bana yürüyen merdivenle yolu kısalttı ya. Düşünebiliyor musun? Böyle bir şey olamaz.
Heh, ne oldu? <chuckles> Evet. Hı hı. <inhales> Ama bu şeytan icadı. <chuckles>
Evet. Bir de ha, internetsiz sen benim konumumu nasıl görüyorsun yani değil mi?
Gerçekten. <chuckles> Evet, a, d b şey oluyor mu bazen, e, tüylerin diken diken oluyor mu böyle durumlarda?
Tabii. Ya, ben o gün dedim ki; bitmiştir bu teknoloji daha ileri falan gidemez dedim. Tabii, onun üstüne bu bahsettiğim 5-6 sene önce, üstüne yapay zekâlar, şu, bu çıktı. Eee ama tabii, oldu.
E, değil mi, neler oldu? Eee, bir bir de emm, şunu merak ediyorum. Emm, hani, sen, eee, işte 16 yıl önce senin hayatına girdi. Artık, yeni doğan çocukların son 15 yıldır, doğdukları andan itibaren telefon var.
Hı. Evet. Hıı. Evet.
Eee, onlar senin tecrübe ettiğin, hiçbir yokluk zamanını tecrübe bile etmediler. Eee, ya, acaba bu durum, emm, iyi mi, kötü mü, eee, ne hissediyorsun bununla ilgili de?
Evet, kesinlikle.